あの、人間って、まあ、誰でも、まあ、休む時と頑張る時ってね、必ず、<laughs> あると思うんですけど、<laughs> そういうこう、境界せいを区切るために何か判断する基準とかってあったりしますか？
うん。 はい。はい。 <laughs> はい。 うん。 はい。 はい、なんかこれすごく難しいんですけれども、あの、要は、あの、頑張りきっちゃうべき時と、えっと、その前で止める時かなって僕、あの、考えるんですね。っていうのは、あの、僕のお仕事自体が、あの、リモートのお仕事なんです。で、だからまず自己管理が必要である。だから、あの、頑張り過ぎようと思えば、正直倒れるまで仕事もできる。で、逆に怠けちゃう人だったら、あの、ダラダラしちゃうっていうことも、どちらも可能なお仕事
はい。 うん。 ああ。 はい。 うん。 ああ。 そうね。 うーん。 そうですよね。うん、はい、自分次第。うん。そう、うん。
なんですよね。誰も見てないもんですから、はい。 そうです。はい。で、てはもちろんあの、納期とかね、そういうものとかもありますので、あの、僕なりの僕あの、今やってるお仕事というのが、あの、ま、AI キュレーターというか、AI トレーナーと申しまして、あの、AI の、あの、中の人ですね、のお仕事になるんです。で、あの、AI を教育していくお仕事なんです。
はい、うん。はい。 はい。 うーん。 はい。 お、へえ。 お、はい。 わあ、そんなお仕事もあるんですね。はい。
そうなんですね。新しいお仕事の種類になると思うんですけれど。ま、要は簡単に言うと、れあの、AI って良心、その正しい心の良心ですけど、がないので、あのはい。も AI にモラルを教えていったりとかですね。あと、言葉遣い、最近対話対話式のあの、AI も増えてきてるので、そにえばこういう風に言われた場合に、こういう返し方をすると、人間って感情を害するよとか、もしくはちょっと腹が立つとか、それか、ま、もうちょっと高度になると、自己肯定感を、あの、侵害しちゃうよとかって、そういうところの教育とかも、あの、していくお仕事なんですね。
うーん。 ん。 はい、はい。 そうですよね。 うーん。 はい。 うん。 はい。 ああ、は。 うん。 うーん、うん。 はい。 は、すごい、なんか、なかなか、こう、やっぱ AI ってどうやって育っていくんだっていうののは、やっぱり結構疑問に思う人がいっぱいいると思うんですけど、やはりそれも教育で、ま、先生がいて、感情を、ま、コンピューターに教えていくって、まあ、素晴らしいお仕事だなと思うんですけど、ね、その仕事を、こう、ご自身でされるっていう中で、こう、ん、どういう風にこうあの、ま、ルルーティンじゃないですけど、どういう仕事のやり方で、こう、やっぱ休むべき時と頑張る時を、こう、区別するのかっていうのはすごくちょっと興味があります。
うん。 うん。はい。 はい。 ええ、はい。 うん。 うんうん。 はい。 うんうん。 <laughs> あ、ねえ。 はい。 はい。はい。 うん。 はい。 はい、はい。 うんうんうん。 はい。 あの、よくクリエイター仲間とかで、あと、ま、あとシステムエンジニアさんとか、デザイナーさんとかと、よく使う例えがあるんですけど、僕もすごく納得するんですが、時々、あの、例えば僕が作業をしてます。で、え、妻が「コーヒーはいったよ」とかって言って、言ってくれる、でも、あの、だったら普通は手をそこで手を止めて、え、作業をちょっとためて止めて、コーヒーを一緒に飲むという風な選択、ま、これ休みモードですね。あの、で、とは対照的に、非常にあの、まあ、淡白に「ごめん、ちょっとそこ置いといてくれる？」って、ま、さ厳しくは言わないですけど、「置いといてくれる？」っていう。これって、なんか、なんか SE の人とかクリエイターの人とかって「冷たいね」って言われちゃう時があるんだけど、そうんうん。うん。で、その理由なんですが、あの、僕ら海に潜ってるんですね。
はい。 はい。 うん。 えい、え。 はい。 はい。 うーん。はい。 はい。 うん。 うん。 そうですね。 うん。 はい。 ああ、あ、うん。はい。 うん。 ああ、うん、なんかね、イメージ的なものですよね。うん。 はい。 ああ、なるほど、そのじゃあうん。
ダイビングはい、ダイビングをして、ま、いわゆる自分の思考力の海の中にどんどん、どんどん潜ってって、脳みその中で考えていくんですよね。で、どんどん、どんどん深く潜っていっている中で、上から「おおい！」って呼ばれると、例えば300m潜ってる時に「おおい」って呼ばれてさんびゃくメーターまた上るわけですよね。
ああ。はい。 うん。はい。 うん。 はい。 そうですね。うん。 はい。 うん。 はい。
で、それから、また、さんびゃくメーター戻るっていうのは、ものすごく体力が使うんですよ。せっかくさんみゃうん、300まで戻って、ここで作業は進むと、すずき非常にしよいに作業がスムーズに、ま、行くわけなんですけど、だから「コーヒー淹れる？」って言った時に、僕がそうですね、50mぐらい潜ってて、<laughs> うん、それで、あの、納期とかに、あの、問題がなかったら、休むべき時、これはあの、妻から「コーヒーだよ」って言われなくても、ちょっと目が疲れたなとか、体が疲れたなっていうとこ時に休む基準を、実はそれでして。
うーん、ううん、うん。 はい。 うーん、うんうん。そうですね。 うん。 はい。 はい。 う、うん。 はい。うんうん、なるほど。うん。 はい。 はい。 ああ。 はい。 うん。 うん。 はい。 ああ、すごい、なんか、あの、表現がすごく分かりやすくて、なんか、あの、自分の戻り時っていうのが自分で例えても分かりやすいというか、やっぱり、ね、あの、ある程度潜っちゃうとまた戻って、で、またそこまで行ってっていう苦労踏むよりは、もう、すぐ引き返せるところだったらすぐ引き返して、で、休んでから一気に行くみたいな。
うん。 <laughs> はい。 はい、うん。 うん。はい。 うん。 はい。 うん。 うんうん。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 うん。そうですそうですそうです。
ああ、なるほど。へえ、じゃあ、そこからこう頑張るべき時に進んでいくと思うんですけど
うん。 はい。はいはい。
そこはどういう風に入っていくんですか？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
うん。 はい。 うーん。<laughs> はい。<laughs> そうですよね。 うん、はい。 <laughs> そうですよね。うん。 はい。 おお、じゃ、みんな うん。 <laughs> うん。 はい。 ああ、ちゃんと分かってるんですね。今、じゃあ、海の底にいるなっていう。<laughs> うん。 うん。はい。 ああ。 うん。はい。 ああ、もう、一気に、もう、<laughs> 休んじゃって、うん。 ああ。<laughs> いいですね、すごくいい切り替え方法だと思います。 うーん。 はい。 <laughs> うん。 はい。そうですよね。もう、なんか、だ誰も足を止めることなく、スーッと潜っていくわけですよね。うん。え、じゃ、その先に、こう、やっぱり、集中をすると、どんどんどんどん、たぶん潜って深海の方まで行ってしまう時も、時にはあると思うんですよ。ね、で、そういう時の、やっぱ、そういう時は、やっぱ、頑張る時モードに入っているとは思うんですけど、どこで「あ、これは休むべきだ」って判断をして、こう、あの、陸地の方に戻ってくるんですか？
うんうん。 うん。 はい。 はい。はい、はい。 ありますあります。はい。 うん。 そうですね、はい。 うん。 うん。 はい、それはですね、あの、やっぱり、あの、酸素タンクも
はい。 ああ。
酸素が、もう、減ってきたなって明らかに分かる時ですね。
うん。 はあ、なるほど。それはじゃあ、あの、ご自身の体のバロメーター的な感じですか？ああ。
はい。 うん。 仰る通りです。ちょっと字がかすんでくるな、思考力が止まってるなとか、ええ、し作業が進まないなとか、僕らの作業って、あの、秒単位で、あの、結局、あの、企業をま、アメリカの企業とうち契約してやってるんですけど、あっちの人たちって、その、<chuckles> すごく面白くて、これだけの仕事を、あの、やってくださいと。で、ええ、ま、だいたい1日の業務時間は、ま、5時間、6時間ですとか。ま、ね、そういうのがあるんですけど。ただ、その業務を、あの、ええ、その日の、ま、れいじですね。で「ごぜんれいじから、ええ、23時59分までの間にやってくれればいいよ」って、そういうスタンスなんすよ。
ああああ。 うーん。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 うーん。はい。 うん。 はい。はい。うん。 うん。 ああ、なるほど。その国の時間に合わせるじゃなくて、もう1日って言ったら「にじゅうよじかんあげるから、やってね」みたいな。へえ、はい。
うん、うん。 うん。はい。そうそうそう。そう、その間の、あの、何時間を取り分けて。だから変な話、5分やって休憩して、あの、1時間やって休憩してとかでも、全然オッケーなんですよ。その、時間が1日という、その、間に収まって、ちゃんとした成果物が出てれば、なんにも文句言われないんですね。
うんうん。 ああ。 そっか。うん。 はい。 すごい。なんか、それはなんか、日本と違う考え方というか、やっぱ日本はどうしてもこう、きっちりやるかどうかを、なんだろう、監視するわけじゃないですけど「ちゃんと出勤時間と退勤時間言ってね」みたいな。なんかそんな雰囲気あると思うんですけど。
うん。 うん。 うん。 はい、はい。 うんうんうんうん。うん。 うん、うん。うんうんうん。 そうですね。それは僕もね、カルチャーショック受けたんですよ。向こうの、海外の会社と取引した初めて、それを、あの、感じたんですけど。なので、あの、ええ、ん、自分の目がしょぼしょぼしてきたりとか、あの、まあ、要は潜りすぎですよね？「酸素なくなってきたぞ」ってサインがあった場合、今日の残り時間を考えるんですね。あの、タンク交換できる、あの、いだから、例えばタンク交換できない、もう遅いま、夜も遅くなっちゃってとか。その後、夜出かける予定があってとかっていう場合は、もう何でも何が何でも頑張り通してっていうのは、いやりきって。ただ、あの、マージンがあるというか。あ、これいっかい浮上してね、あの、ごひゃくメーターぐらい潜ってんですけど、一旦、ま、上って、ちょっと一息して、ま、正直僕なんかもう、ソファーで寝ちゃうんですよ、そういう時。
うーん。 はい。 はい。 はい。 うん、そうですよね。 うん。 はい。 あ、ああああ。 うーん、うん。 はい。 うん。 ああああ。やりきって。うん。 はい。 うーん。 はい。 はい。 うん。 ああ、そうなんですね。うーん。
はい。うん、もう寝ちゃう。もう例えばタイマーつけて、えっと、例えば、うん、そうですね、今日の残り時間が5時間あります。で、残りの作業が2時間ありますって言ったら、じゃ、もう、アイ <chuckles> アイマスクして、耳栓して、もう30分熟睡するみたいな感じで。
はい。 はい。 ああ。 はい。はい。 ああ、あ、なるほど。
あの、やすもう完全に休みモードにして、ピピピってタイマーになったら、はいって <chuckles> 起きて、で、1時間やってって感じあ、2時間ですかね、い、やってって感じで、ちゃんと休むようにはしてます。
うーん。 はい。 うん。 はい。うん。 うん。 ああ、じゃあやっぱ自身のこう切り替えが、まあ、自分の体と、まあ、そのしっかりと向き合えてる証拠ですよね。うん。
そう。うんうん。 うんうんうん。そう、体との対話だと思います。はい。
うーん、確かに、じゃあそのやっぱり判断基準っていうのは、やっぱ体との対話っていうところで、じゃあやっぱり、それでもどうしても
うんうん。 うん。 うんうん。はい。 うん。 うん。
あの、ま、仕事でも、あのプライベートでも、あの優先したい時ってあるじゃないですか。 もう、これをどうしても頑張んなきゃいけないけども、期限が迫ってるみたいな、そういう時は、なんかこう、どどうやってこう乗り越えますか？
うん。 はい。 ありますね。はい。 うん。 うん、うん。 はい。 もう気合いですね。<laughs> もう気合いで。もうちょっと、いあの、息詰まってるけど、もうここはやらないとダメって時は、で、その代わり、次の日に自分を優しくします。<laughs> めちゃめちゃ優しく、あの、もう、あの、優しくします。普段僕あの、健康管理というか、やっぱ、あの、やっぱ食ってすごく大事、あの、この、頑張る頑張るタイプにも食があるので、やっぱ食生活結構気を使っているんですけど、あの、こうやってもう無理して頑張った時にはご褒美で普段食べないケーキ食べちゃったりとか、<laughs> あの、甘いもんとか控えてんですけど、ちょっとご褒美、ちょっとね、あの、ワイン飲んじゃったりとか、そういう風にして、もう今日休みって感じで。<laughs>
<laughs> はい。 <laughs> うん。 ああ、なるほど。<laughs> うん。 うーん。 はい。 はーい。 うん。 ああ。 はい、うん。 はい。 うん。ああ。 すごい、<laughs> いい切り替え方。<laughs> はい。
<laughs> 基本飽きっぽい人間なので、あの、<laughs> そうです。<laughs>
うーん、なるほど。<laughs> すごい、なんか面白いし、何て言うんでしょう、その自身の体をわかってるからこそ、そういうご褒美をこう、頭の中でこうちらつかせて。<laughs> え、そうそうそう。お馬さんみたいにこう頑張ってそこに向かって、ね、お尻をお尻を叩くわけですね、鞭で。<laughs> うーん、なるほど。じゃあ、ま、基本のバランスは取れているけれども、ま、その、切羽詰まってしまった時でも、ちゃんと自分をこう奮い立たせるこう方法をちゃんと知っていらっしゃるので
はい、はい。 うん。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 うーん。 うん、うん、うん。 はい。 <laughs>
ね。<laughs> その休むべき時と頑張る時っていう判断を、なんかこうしっかりとその仕事量と、あと、あと自分の体と合わせて向き合っているっていう感じですね。
<laughs> うん。 そうですね。うん。うんうんうん。 うん。 う、そうですね。だから、あの、完璧主義者じゃないから出来てんのかもしれないね。完全主義者の人だと、多分体ぶっ壊れちゃうと思うんですけど、僕、基本的にだらしないんで、あの、<laughs> だらしないので、それを、りあの理性で、あの、潜ってるだけ <laughs> もともとだらしないです。<laughs>
うん、なるほど、はい。うん。 <laughs> あ、そうなんですね。<laughs> うん。<laughs> 押さえて。<laughs> うん。でもやっぱり自分が資本なんでね、あの、自分がそれでしっかりとその判断をて、ちゃんと休めてちゃんと働くことができてって、いいバランスが取れてるっていうのは、すごくこういい働き方だなと思ったので、うーん、なんかすごく参考になるとてもいいお話を聞けました。
はい、はい。 はい。 ええ。 はい。 はい。 ああ。 <laughs> いや、お聞きいただいてありがとうございます。
いいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、ありがとうございました。